Moi, ça m'aide à me calmer un peu intérieurement, heu, à à réétablir un peu le, heu, l'état de sommeil, enfin, d'état de s de relaxation qui fait qu'on arrive au sommeil, un peu.
Mmh mh. Tu sens OK, et tu sens que ton rythme cardiaque il ralentit, par exemple?
Ouais, aus ouais, ouais, je pense que c'est, heu, c'est ouais, ça joue avec le rythme cardiaque. Ouais, je suis moins, heu, moins agité intérieurement, mentalement, je pense que ça joue autour de ça
Ouais. Tes muscles se détendent, heu? Mmh mh. Bon, mais c'est super aussi, heu, j'y repense, que tu aies réussi à bannir le le téléphone, ça a pas été trop dur?
mmh. Non non, parce que, mmh, je pense que j'ai toujours eu conscience un peu de des dangers des, hem, des vices du téléphone, des écrans. Je pense que c'est, heu, toujours eu conscience que c'est pas c'est pas bénéfique pour, heu, en général, d'y passer de trop de temps et même pour le le sommeil, quoi, donc j'ai toujours essayé de faire attention par rapport à ça. J'essaie d'éteindre aussi la wifi, moi, je laisse pas la wifi allumée, heu, quand quand je dors, après, heu, il y en a qui disent que: «Ah! Ça n'a pas d'effet!» mais bon, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour être sûr que ça n'a pas d'effet!
Mmh mh, mmh. De l'aide? Mmh mh. Ouais, super. Mmh. Bien sûr, c'est quand même des ondes qui traversent ta maison, heu, ouais, ouais.
Exactement, ouais et même si, bah, il y a celle des voisins et ben, bon, au moins ça en fait 1 en moins, tu vois, celle qui est la puis proche de moi, heu, je la supprime. Exactement, je fais ma part, donc heu, toutes ces choses-là, j'essaie de les additionner les unes aux autres, heu et bah ça fait ça fait son effet à la fin, hein? Ouais, ouais.
C'est ça, tu fais ta part. <laughs> OK. Mmh mh.